Bener. Nah, aku nih agak membatasi ya, antara mengikuti berita dengan mengikuti eee, isu yang aku suka, gitu. Jadi, eee, ya kalau mengikuti rasa penasaranku membawaku pada hiburan ya, yang lebih ke sifatnya tuh mengetahui misalnya se tentang seseorang atau tentang sesuatu yang es ber berhubungan sama hobiku, itu aku eee, enggak enggak pernah merasa overwhelmed sih, aku ngerasa ya, eee, kalau aku bisa ngatur waktunya. Jadi, eee, sebanyak inform eee, sebanyak apapun informasi yang aku terima itu me s memenuhi rasa dahagaku, gitu, kalau se seputaran hobi. Tapi, kalau berita aku bener-bener membatasi sih walaupun aku penasaran, eee, aku menjaga agar tidak overthinking nih, kalau misalnya terlalu mengkonsumsi berita yang walaupun dia positif, tapi dia tuh serius gitu ya, aku tuh suka ada sih efeknya ke eee, kelelahan secara mental, gitu ya, enggak tahu kenapa, mungkin karena berat kali ya. Jadi rasa penasaranku tuh enggak selalu membawa ke hal yang positif juga. Kadang-kadang aku ngerasa, aku seneng nih menelusurinya, aku happy, tapi aku ngerasa berat, gitu. Kayak, apa sih pusing sendiri, gitu. <chuckles> Jadi aku lebih membatasi sih, kalau hal-hal yang berkaitan dengan berita Hmm.
Heeh. Mmm. Heeh. Heeh. Hmm. Oh. Negatif ya. Hmm. Mmm. Apa mungkin itu gara-gara ini ya, bacaannya berat? Atau terlalu banyak informasi?
<clicks tongue> Eee, dua-duanya. Kayaknya udah pun berat terus aku kayak ngulik terus, gitu. Makanya eee, biasanya aku sambil lalu aja sih kalau yang terlalu berat. To atau enggak nunggu waktu khusus yang emang, eee, enggak da di tengah kesibukan, gitu. Itu betul-betul, ya udah kalau mau mendalami isu ini, ya aku pilih hari libur. Ya emang <shushes> apa ya, lebih rileks lah otakku untuk nerima ya eee, berita-berita yang cukup serius, gitu. Hmm. Ya kalau
Hmm. Hmm. Hmm. Oh, gitu ya. Ternyata ini ya, <chuckles> aku dengernya seru banget, gitu ya. Ternyata eee, cukup penasaran, gitu dan itu bisa dijaga setiap hari, gitu, secara rutin ya, dan dari kamu sendiri heeh, dan kau dari kamu sendiri bisa untuk menjaga itu, gitu ya. Bagus sih, intelek. <chuckles> Oke. Oke, kalau gitu udah dulu kali ya, kita lain kali ngobrol lagi ya! Heeh. Oke, makasih, hmm.
<chuckles> Bener. Harus Kak. Thank you. Mudah-mudahan ya. <chuckles> Oh. Oke oke Kak, seru banget ngobrol sama kamu, thank you ya, udah na oke, dadah.